うんうんうん。なるほど。
うん、うで、まあ、子供だから、あの、手袋しなさいとか、あったかくしなさいとか言われても、聞かないじゃないですか。<giggles> なので、あの「もうこりゃ、ちょっと、中からなんとかするしかないべ」っていう形で、はい。あの、親が多分考えて
はい。 まあ、そうですね。それはそうですね。なかなか。うんうんうん。 うん。ふんふんふん。 うんうんうん。
はい、あの、毎食ひ1粒ずつという形で、あの、食べさせたんですけれども。あの
うんうん、はい。 うん、効果ありました？それは。
いや、多分、効果はあったと思うんですけども。それ以前に、あの、砂糖でコーティングされてるじゃないですか。たぶん、本来はもっと、苦いものだと思うんですよね。はい。
はい。 あ、はい。 うんうんうん、確かに。ふんふんふんふん。
でも、砂糖でコーティングされてるから、もう、お菓子だと思っちゃって。
<chuckles> はい。<chuckles> じゃあ、1粒以上食べたりとか。
<laughs> そう。ひとかに1つって、まあ、あの、うちは親が共働きだったので、あの、ま、大体、言われたことは守るようにしてたんですけども。そればっかりは、なんかあの、1粒って言われたけど、今日は2つ食べてもいいかなとか、勝手にルール付けをしてですね。で、あの、2つ食べちゃったりとか、3つ食べちゃったりとかしてると、ま、子供なので、歯止めが効きませんよね。
はい。 うんうんうん。 うん、ふんふん。 <laughs> はい。 うんうん、ふんふん、うんうん。 なるほど、はい。うんうんうん。
はい。なので、いつの間にか、あの、缶が底が見えて、親がびっくりみたいな。<laughs>
<chuckles> まあ、じゃあ、その、もう、思いっきりその、<groans> ああの、なんだった、あの、肌が良くなったとか、あの、あかぎれがなくなったとか、そんな事はなかったですか？<laughs>
そういうはい、そういう効果の前に、親がこう「経済的に、これは破綻するぞ。」みたいな。<laughs> はい。おやつじゃないんで、そうなんですよ。あの、高い割と高いものだったと思います。なのでありけど、ま、私がその、雪遊びとかが好きで。あの、手袋とかも、どっかにほっぽり出して、遊びに行くような、アホな子供だったので。はい、せめてこう、なんか、踵のガサガサとか、あの、肘のガサガサとかを、なくするためにと思って、ま、か定期的に定期購入で買ってくれたらしいんですけれども。
ああ、あ、ま、すそんなに安いもんじゃないすからね、あれ、確かに。ううん。 うんうんうんうん。 はい。うんうんうんうん。 はい。ふんふんふんふん、うん、ふん。いやいやいや。 うんうんうんうん。 なるほど。 ああ、はい。うんうんうんうんうんうんうんうん。なるほど。の他に何かあの、うんと、食べ物で、おも思い出とかありますか？うん、なんか、その辺りで。うん、はい。
はい。 あ、はい。あとはですね、あの、中高校になってからかな、友達と、こういう食べ物のを地元の郷土の食べ物って、結構、話題になるじゃないですか？はい。で、食べ物を、あの、言い当てて「え、そんなことしてたの？」っていう風に、驚かれたのがあったんですが。焼きみかんって言って
はい。 ああ、はい。ふんふんふんふんふんふん。 はい。焼きみかん。ほお。
はい。ええと、みかんをですね、まあ、焼くんですよ。<laughs> 焼くというか、炙るんですけれども。
はい。うんうんうんうん。

うん。
あとの、もうあの頭がついてるんで、目が合うんですよね、お味噌汁の中で。<laughs> そう、うまく椀の底に沈んでてくれればありがたいんですが、そういう時にばっかりでもないので、もうなんか目をつぶって食べてた覚えがあります。<laughs>
あ、ま、それは確かにありますね。<chuckles> うーん。 うんうんうん。 うーん。 うん、なるほど。他何かあの例えば学校給食とかで何か思い出とかありますか？なんか、あの子供時に。
あ、はい、学校給食も多分、まあ、地域差がかなりあるので、あの高校に行った時に友達と話し合って、ええって引かれたのが、あの、多分チーズピラチーズを入れたピラフを作ろうと給食のあのおばさんたちは思わられたと思うんですが、はい、あのチーズだけ入れて味が酢飯という。<laughs> そうですね、はい。でもまあ一応あったかかったから多分食べれたんだろうなとは思いますけれども、今もうはもう絶対無理。<laughs>
はい。 うん。 はい。 うん。 はい。 ええ、それなんか絶対的になんか合わないですよね、チーズと酢飯ってのは。うーん。 や、すむ 酢飯自体があまりあったかいと美味しいものじゃないと思うので、そもそも。うーん。
<laughs> そうなんすよ、昔はたぶんこうなんか思いつきとかアイデアとかで、こう突拍子ものないものが出てくることがあったので。はい。
うん、うんん、ですね。うーん、うんうんうんうんうん。
も、毎日カレーでいいんだよって子どもの時には思ってましたけどね。<laughs>
まあ、そうですね。うーん、ま、カレー以外にやっぱり何かあの出てきて美味しあの、嬉しかったみたいな、そのその時テンション上がるみたいな、そういう風なあの給食ってありました？
あ、ありますよ。あのミルメークですね、やはり。これは友達とも意見が合ったんですけど、コーヒー味のミルメークとか。
ああ、はい。 うん、ふんふん。